「これだ！」と思って、で、当時まだあんまり E メールとかインターネットが発達してなくて、あの、なんだ、掲示板の下になんかこう短冊みたいな みとりが入ってそう。
うーん、うん。 うん。 へえ。 ああ、ありますね、こう、てうん、ちぎって、こう、なんか電話番号とかね、うん、書いてあるもの、うーん。
そうですそうです、それです。そうです、おっしゃんおっしゃるやつ、で、あれに電話番号が書いてあって、それちぎって。でも、あたし英語で電話したことなかったんです。だから、最初に一生懸命辞書辞書みたいちっちゃい辞書持ったんでそう、昔はね、スマホもないんで辞書をですね、持って辞書を持ってってそう、ノートに「私はこれがしたいから、いつ行きたい」みたい、こう、かいっぱい書いて、もううん、そうなんです、復習して、ドキドキしながら公衆電話みたいなやつで電話かけたんですよ。
ええ。 おお。うん。 うん、調べてから、うーん。 確かに、大変な時代でしたよね、うん。 うーん、予習をして、うーん。 はい。わあ、はい。どうでした？うーん。
ええ、そしたら「ああ、うんうん、いいよ」って「じゃ、いついつに、どこそこ来てね」みたいな感じになって、で、その農場がやっぱ印象深かったんですよね。頑張ってたどり着いた。
そ、ええええ。 は、や、それはいい体験でしたね、なんかこう、うーん。じゃ、こう、いわゆる住み込みで、まあ、こう朝から、で、きっと多分、うん、そうですね、この、ん、ま、関東エリアとかに、ん、住んでるとなかなかそやって農場とかって身近にないですもんね、日本だと。うーん。
うん。 そうです。うん。 そうですね。だから、あの、英語の指示がうまく聞き取れなくて、ちょっと、あの、いいけないものもカットしちゃったりとかすね、あの、農場なんでトマトとか育ててたんですよ。う茎ごとやっちゃったりとか、ちょっと「ええ！」みたいなこともあったりしたんですけ、すっごい温かく迎えてくださって、で、他にも、なんだっけ、アイルランド人の人とかなんか他の国の、韓国の人とかもいて、みんなでわいわいしながら過ごし「今日は、か生牡蠣食べに行くぞ」つって、どこ行くのかと思った、海岸に連れ出され「はい、これ、バケツと、なんか、熊手」みたいに「これで自分で採ってね」みたいのとか。
うん。 うん。 ああ、なるほどね。あ、なるほど。へ。ええええ。 へえ。 ええ。 ええ、え。 うん。 おお。 おお！ ええ、え、え。ええ！牡蠣を。うわ、めっちゃいいですが、はあ、その経験ってなかなかできないですね。
うん。 もうなんです。そのシーンとか、海が近かったんで、みんなで海に行って、西側のエリアだったんで、みんなで夕日が沈むのをこう、ぼえっと眺めたりとか、ほんとにそうなんです。だから人と景色と体験みたいな色々織り交ぜた印象深さがあったんですよね。
うーん。 うん。 ああ、あ、いいですね。ああ、青春ですね、それはほんとに、うーん。 なうん。 は、なるほどね、わ、こう、ちょっとね、ニュージーランドに行くっていうだけでもほんとに色んな経験をされたっていうのがね、お話で、うわかったんですけど、ほんとにね、楽しいお話ありがとうございました。